Да, нам всегда казалось, что у них такая красивая жизнь, они такие все идеальные, да, и что мы хотим быть такими же. Мы не понимали, что это всё враньё. То есть это, наверное, у всех подростков так. Теперь-то я уже выросла. И когда смотрю на других людей, э, тоже подростков, они делают всё то же самое. И мне всегда хочется сказать, эм: "Люди, посмотрите лучше эм м, по сторонам, какая красивая природа, какие, э, вас окружают люди, на своих друзей. Хватит сидеть в этих соцсетях и повторять за непонятными людьми вот всё".
<chuckles> <chuckles> Нет, ну, хорошо, давай давай тогда проверим тебя, насколько ты усвоила этот урок. А, ты можешь припомнить, когда ты последний раз сравнивала себя вот, э, с каким-то, а, блогером, с каки с како э, в "Инстаграме", в кон м, там те "Вконтакте", в "Телеграме", "Фейсбуке", и говорила то, что: "Вот он хорош". Там какой-то образ. А а ты, условно говоря, вот: "Мне не нравится, м, то, в какой форме с я сейчас там, или как я выгляжу, как одеваюсь". Или ты всегда уже ориентируешься на себя?
Всегда теперь только на себя. Меня даже, бывает, раздражает. Вот люди, например, в комментариях пишут тоже: "Ой, мне нужно вот так же сделать. Ой, мне так всё нравится. Какая она прекрасная, хорошая". Мне так хочется написать: "Откуда вы знаете из "Инстаграм" ленты, какой на самом деле человек?" То есть, ну, там действительно это просто картинка. Это
Нет, ну ну, где где этот перелом произошёл? То есть, а у тебя, м м, был пример, как ты где, э, там, ну, в подростковом периоде, а, говорила о том, что, вот, э, там кто-то достаёт вот косметику, и вы там без оглядки идёте за ней с подругой. А потом в раз, и ты уже ориентируешься на себя, на свои вот предпочтения, вкусы. Где этот переломный момент преш произошёл?
Ну, выросла, наверное, с возрастом всё-таки поняла. И причём да, это мы поняли на каких-то плохих примерах, потому что мы покупали вот то, что они советовали. Я помню, что моя подруга там, у неё с кожей был была проблема. То есть какие-то прыщи там, я не знаю, что акне, то есть Да, ну это у всех, наверное, жирность кожи. Вот и как раз там у какого-то блогера она посмотрела средство от прыщей. Она этим намазалась, и у неё всё хуже стало.
Конкретного момента не было какого-то? <chuckles> Классическая история для подростков, да. <chuckles> Покраснела вся, да?
Но действительно, это же просто реклама. Мы-то верили, что они такие красивые и они этим пользуются. А на самом-то деле это просто была реклама.